अरे, वाह।
बचपन से हमारा रीति-रिवाज चल रहा है। अ, तो ये रि-रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं दिवाली में खासकर मैंने और किसी कास्ट में नहीं देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी अ, जी, ऐसा आप और आप क्या करते हैं?
हुँ। हाँ, हाँ। जी, तो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा जैसे इसमें हाँ, हाँ, हाँ। जी, थोड़ा सा ना इसमें जैसे कि अ, दिवाली के दिन जैसे आपने बोला ना तो दिवाली के जस्ट दूसरे दिन अ, मेरे घर से या फिर हमारे जो भी सोसाइटी जितने होते हैं, वहाँ से मतलब कि रात में अ, जब मतलब कि 2 बजे या 3 बजे या सवेरे सुबह-सुबह का टाइम जब होता है, तो उस समय जो बोला जाता है ना कि दलीदर निकाला जाता है, तो ऐसा उसका जो सो बोल होता है कि दलीदर दलीदर अ, निकलो और लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर आओ। ऐसे ऐसे करके मतलब बोल के और पूरे घर में, जो है ना एक कोई भी अ, टोकरी जिसमें सब्जी रखते हैं, या फिर कोई सूप जिसमें चावल उस प्रकार का, उसमें एक डंटा लेके उसको ठोकते बजाते-बजाते पूरा शोर-शराबा करते हुए, सब जो है अपने घर से निकाल के एक जगह जाके कहीं पे रख देते हैं। और उसमें ठंड आ जा आ जाता है ना, तो सब जो है एक जगह नदी में कहीं रख देते हैं और उसको फिर जला देते हैं, है ना? तो, ये चीज़ होता है और दिवा दिवाली दिवाली के दिन जो है एक जम का दिया निकाला जाता है वो चीज़। तो ये थोड़ा-थोड़ा कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जी।
हाँ। जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। ओह! अच्छा। अच्छा।
हुँ।
ओह, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है ये तो मैंने पहली बार सुना हुआ है, मैं वही कहती हूँ ना हमारे में इतनी बहुत अच्छी लगती है अ, सुनने में उसको देखने में अच्छा लगता है। सबका त्योहार परिवार में मनाने का तरीका जो है सबका अलग-अलग होता है।
जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। जी। हाँ, कुछ-कुछ अलग होता है, जी।
और जैसे कि हर जनरेशंस बदलते हैं, थोड़ा बहुत आपने कहा, वैसे बदल भी जाता है, पहले के उतने रीति-रिवाज अब नहीं फॉलो किया जाता है। क्योंकि अब के बच्चों में उतना पेशेंस नहीं है, वो सारी रीति-रिवाज़ जो है, फॉलो कर सकें, तो हमारी घरों में भी, बड़ों को भी उतना पेशेंस नहीं रहा। पहले बड़ों को जितना हम लोग बहुत कुछ कम कर दिए हैं बहुत कम कर दिए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि उस ज़माने में त्योहार का मतलब होता था, जैसे पोंगल आया मतलब हम लोगों को, बहुत सारा रीति-रिवाज, 1 नहीं बहुत सारा रहता था, अब ऐसा नहीं है, अब बहुत बदल गया है। थोड़ा-सा कठिन से सरल कर लिया गया है, ये भी मैं कहती हूँ एक तरीके से अच्छा ही है। बहुत ज़्यादा कठिन करके भी त्योहार में त्योहार को बिगाड़ना ठीक नहीं है। हम खुशी-खुशी त्योहार का मतलब होता है, खुशी-खुशी मनाना और दिल को खुश अ, दिल को सुकून मिलना चाहिए त्योहार मतलब हम सारा चीज़ जो है, दुःख भूल के अच्छे से प्यार से खुशी से मना मनाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको बोझ लगे तो वो ठीक नहीं लगेगा, तो थोड़ा बहुत कम होना ठीक ही हुआ है अ, तो आपका क्या आपके अ, घर
हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। अरे, वाह! हुँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, हुँ।